إمم، آمم، يعني أول حاجة أنا باحس إن فيها شيء من اللي هو أنت بتطلُب حاجة من ال آه، بتطُلب حد، بتطلُب دعْم آآ، بتطلُب آآ الثناء، بتطلُب الثناء من الآخَر، بتطلُب بترفَع صورتك علشان حد يقول لك آمم، آه برافو، ده صورتك جميلة، برافو ده ده أنت حلو، لأ، ما ب ماشي إحنا حلو نهن نهنّي بعضنا وكده وكلّ حاجة في الأفراح والمناسبات آآ، ولكن أنا باشوف حِتّة إن أنا بارفَع صورتي علشان حد ييجي يعمل لي like أو أنا أعجبني أو آآ لا قلْب أو آمم. يعني
إهتمام؟ آه. آه، مبروك، مش عارف إيه والحاجات دي. آه. يقول لك منوّر.
باحس بقى في حِتّة يعني إيه، أنا مش عاوز أقول شيء من النقْص، لأنه ده مش نقْص ولا حاجة بس آآ، لأنه طبعًا في ناس كتيرة جدًا بت عادي، في ناس بتشوفها عادي و وعلى فكرة خلّيني أقول لك أنا برضه
إمم. آه، يعني إختلاف وجهات نظر.
آه، أنا كنت بانشُر لحد فترات، لحد فترة معيّنة من حياتي وبعد كده اتوقّفت عن الكلام ده يعني، بس خلّيني اكمّل لك الأسباب الأول يعني عشان ما أروحش بعيد، بَعد كده ممكن أقول لك أنا كنت بانشُر و آه، <laughs> هو
ok، تمام، اتفضّل. آه، نشوف النقلة دي يعني حصَلِت إزاي؟
زي ما قُلت لك أنا أنا ليه أنشُر حاجة علشان حد ييجي يقول لي يحُط لي مثلًا أو برا آه، ده أنت حلو، طَب ما <laughs> شكرًا، بس أنا ماشي، تمام، آآ، إيه النور ده، الله يخلّيك، ماشي شكرًا، يعني م مش هتضِيف حاجة، بالضبط. آآ، والأهم بقى من النقطة دِيّة إنه فكرة إيه آآ، دلوقتي إحنا في تطوُّر رهيب في التكنولوجيا وكلّ واحد ليه مثلًا اللي ما بيحبهوش أو الأعداء، مش أعداء، مش هتُسمى أعداء، أنا م ما ليش أعداء، يعني أنا كلمة أعداء دي آه
آه. <chuckles> حاجات تقليدية أوي. آه. إمم. الناس ما بيحبهوش عادي يعني، مش كل الناس، الناس صافية لها، آه.
آه، ك أ مش هاقول كلمة أعداء لأنه أنا م أنا الحمد لله ما ليش أعداء آآ، و ف بس أنت ما تعرفش مثلًا آآ نوايا اللي قُدّامك أو اللي قُدّامك ده بيفكّر إزاي.
إمم. آه، ممكن حد مش حابب لك الخير.